Ouais. Ouais, ouais. Je savais à peu près où j'étais. Mais, heu, c'est là où j'ai vu, heu, où j'ai découvert un peu le la la gentillesse et -et l'entraide du du peuple australien. C'est-à-dire que, bah, il a pas fallu longtemps après que je je sorte mon plan pour que, heu- il y avait quand même des personnes qui qui marchaient autour- que des gens viennent spontanément vers moi, en me demandant: «Salut, tu es touriste? Heu, tu es perdu? Tu vas où?» Et heu
Ah génial. Des des des des Australiens, donc en anglais, hein, ils s'adressaient à toi à ce moment-là?
Mmh mh. Des locaux, c'est ça, ouais. Donc heu, qui soit, a allaient, heu, au boulot, ou c'était, heu, c'était la pause déjeuner, donc c'était pratique, y avait un petit peu de monde, heu, un petit peu de monde dans les rues et le nombre de personnes qui s'est arrêté, heu, dès que j'ai sorti mon plan pour venir me voir et me conseiller et me et et me demander si j'étais perdu
OK. Mmh, mmh mh. Des gens serviables, quoi, très attentifs et très altruistes.
mais c'était hallucinant. Ouais. Il y en il y en avait énormément.
Mais mais quand tu étais q q quand tu t'es rendu compte que tu étais, heu, perdu, tu as tu as tu as réagi comment? C'est-à-dire que ça se voyait sur ton visage, que tu étais pas bien? Tu étais en panique? Tu es tu es tu es ou ou c'est juste le fait d'avoir sorti ton plan, ils se sont doutés qu'il y avait un truc qui allait pas?
Alors, faut savoir que c'était pas, heu, c'était pas un quartier, heu, un quartier dangereux ou quoi que ce soit, hein. C'était le c'était le le centre-ville. Mais, heu ouais, ouais. Mais heu, j'avais pas non, j'avais pas vraiment peur. Parce que je savais que il y a à peu près dans cette direction-là, il y avait le tramway. Mais en fait, comme j'étais parti tellement loin pour explorer, je savais pas si c'était, plus court de retourner sur mes pas ou alors peut-être qu'il y avait autre chose, heu, plus loin. Il faut savoir que Melbourne, c'est un peu, heu, les villes australiennes en général, sont un petit peu copiées sur le le modèle américain. C'est-à-dire que c'est des c'est des carrés d'immeubles, avec des rues qui sont toutes parallèles ou perpendiculaires. C'est que des carrés.
Non, mais juste la peur d'être perdu. Ah oui, en centre-ville, d'accord. Mouais, ouais, je vois. Mmh, ouais, des des mmh Ouais, c'est ça d oui, donc heu, quelque part, en termes d'orientation, c'est pas il y a pas vraiment de piège.